Heu, bah, c'est un quartier, je te dirais assez jeune, mais enfin, jeune, heu, je pourrais dire jeunes trentenaires. Tu vois, c'est des familles, heu, genre début de famille, ouais, jeunes actifs, heu heu, pas mal d'enfants. Tu sais entre, heu, 0 et heu, aller, peut-être 6-7 ans maximum. Enfin, non, non, c'est c'est quand même très, heu, ouais té c'est des trente-quarantenaires qui traînaient, heu, dans ce quartier-là, qui y habitaient en tout cas. Donc, heu, ça va, il y avait pas trop de fêtes, heu, tu sais, de de collocs. Oh, nous on en faisait et bon, après, heu, c'était nous. Mais, heu, <chuckles> il en fallait bien. Et par exemple, nos voisins, à côté, c'était, heu, c'était un couple, hein, heu, monsieur madame tout-le-monde, enfin un couple, heu, l'âge, heu, de nos parents par exemple et heu, juste en dessous de nous il y avait une, heu, on l'appelait la petite mamie, qui habitait avec sa fille, et heu, c'était une italienne. Elle, ça faisait 40 ans. Attends, tiens toi prêt ça faisait 40 ans qu'elle habitait là, dans cet, heu, dans cet appart. Depuis quar en fait elle avait déménagé. Il y a 40 ans, elle s'est posée là, elle n'a jamais, jamais bougé.
OK, ouais, jeunes actifs, ouais. <chuckles> Allez, 3-4. Ah oui. <chuckles> D'accord. <chuckles> Ouais, <laughs> il en fallait bien. Mmh mh. <chuckles> Ah oui, quand même! Han. Eh beh! <chuckles>
Heu, mais en 40 ans ouais, mais elle n'a jamais appris à parler français.
Elle devait s'y plaire alors. <laughs>
Alors, je ne sais pas comment c'est s ça c'est possible en fait, enfin à quel moment, heu, en 40 ans tu tu n'apprends pas la langue, heu, du pays. <chuckles> Mais je te jure, elle ne pouvait pas s'exprimer en français, qu'en italien. Ah, puis c'était une italienne, italienne, hein. C'était la mamie italienne, hein. Elle nous faisait un
Ouais, c'est compliqué. La langue du pays dans lequel tu es. <chuckles> <chuckles> Elle parlait avec les mains plus qu'avec les mots. <chuckles>